Скажи, а как ты решаешь, следовать тренду или нет?
Ам, знаешь, я вот как-то какое-то время назад анализировала, что так в жизни моей происходит. <chuckles> И как-то так оглядываюсь и вижу, что з в каких-то вопросах я не то чтобы следовала тренду, я бы их скорее предвосхищала. То есть, знаешь, была в числе ранних последователей. <chuckles>
А, даже так. Слушай, как интересно.
А, да, ты потом просто, э, ну, ты, когда ты внутри ситуации, ты вообще этого часто не осознаешь. А вот только потом, оглядываясь, ты можешь сказать: "О, а я был одним из первых, кто, там, не знаю, коучинг освоил". А, да, или: "Я, там, один из первых курсы открыл". <chuckles> И это как бы всё правда. <chuckles> Э, вот. М, и так такой думаешь: "Эх, вот тогда-то надо было на тренде дел деньги делать, да". <laughs> А. Вот, м, э, ты знаешь, э, вот скорее в вопросе трендов я следую, э, своему любопытству.
А, вот оно как. Ну звучит интригующе. <chuckles> <laughs> Да-да, есть такое чувство.
Э, и
А, б есть ли у тя какой-то вот тренд на сегодняшний день или, вот, который не на сегодняшний день, а который недавно, вот, тебя прям, вот, захватил, привлёк? Ш чем именно?
О, да, конечно. А это и искусственный интеллект, э, и, собственно, его, а, работа с ним для, э, так сказать, облегчения своей рабочей и прочей жизни. И программирования, э, м, вернее, скорее, д э, э, тут не нужны навыки программирования, да. А создание, э, и агентов для то, что для решения самых разных там задач и вопросов.
Ага, да. О, как здорово, слушай.